अ, जैसे तो अ, होता है ना कि एक खाना अ, इतनी बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में कि खाने के बिना तो हम 1 दिन भी क्या, 1 टाइम भी नहीं रह सकते। कभी-कभी तो इतनी भूख लगती है कि मन करता है कि जो भी मिलेगा वो भी खा लेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, अजीब हो, बोरिंग हो। तो क्या अ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप समझ ही नहीं पाए हो कि अ, हमें भूख लगी है, या फिर ऐसा मतलब स स सच में भूख लगी है या फिर बस अ, कुछ खाने का मन कर रहा, इसलिए खा लेते हैं?
हुँ। हुँ, देखिए ना, भूख ना एक शारीरिक ज़रूरत है। आपने सही कहा कि मतलब खाने के बिना तो कुछ भी नहीं है, जो ना शरीर को ऊर्जा भी और मतलब पोषण की जो है अ, आवश्यकता से ना उत्पन्न आपकी होती है भूख, है ना। जबकि बोरियत ना एक भावनात्मक स्थिति है, जो खाने की इच्छा पैदा कर सकती है, कि अब इच्छा हो रही खाने की। भूख में देखिए इंसान सच में कुछ भी खा लेता है, जो मिल गया वो खा लेता है। लेकिन अगर इच्छा पैदा हो रही है ना, तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते रहोगे जो आपके मस मनपसंद की चीज़ें होंगी, आप ऐसी चीज़ों के लिए अम, नाक मारेंगे जो मतलब ऐसी पड़ी हुई होगी, है ना। तो भूख के लिए शारीरिक अ, संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जैसे पेट का खालीपन या फिर पेट में दर्द। जबकि ना बोरियत के लिए ना, खुद से पूछें कि क्या आप मतलब किसी और गतिविधि को करना चाहते हैं या फिर क्या अ, ये सिर्फ दिमाग का चोचला है, है ना?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।
तो देखिए ना, कहीं न कहीं भूख और बोरियत में मतलब अंतर हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, भूख अ, मैं कहूँ तो एक शारीरिक संकेत होता है, पेट का खालीपन, पेट दर्द, कमज़ोरी या फिर सिर दर्द, है ना। किसी भी भोजन के प्रति सामान्य और पूरी तरह से संतुष्टि की भावना रहती है, है ना। और भोजन से ना कई घंटे बाद भी मतलब अ, ये हमें मतलब भू मतलब महसूस हो सकती है भूख, है ना। तो बोरियत की अगर मैं बात करूँ, तो किसी चीज़ के लिए भावनात्मक या सामाजिक आग्रह की कमी या फिर किसी चीज़ में ना रुचि की कमी, ये भावनात्मक सं संकेत होते हैं बोरियत के। और उम, अक्सर ना अ, मतलब मुझे लगता है कि अ, जब आपका मन करता है ना, जो आपकी भावनात्मक भूख होती है, बोरियत आपके वो अंदर होती है, ये चीज़ें ना ये प्रोसेस्ड फूड खाने का ज़्यादा लालसा रहती है इसमें, और मतलब ऐसे हेल्दी खाने की नहीं रहती है। और अ, काम या किसी अन्य चीज़ के दौरान ना मतलब अ, जब वो ऊब जाते हैं ना आप तो अ, मुझे लगता है तब महसूस होती है ये। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। ओह! हाँ। हुँ, हुँ। ओके। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर के खाने से आप अ, ऊब-सी गए हों, और फिर मन करा हो कि अच्छा, आज तो कुछ बाहर का खा के आते या फिर बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं?
उम, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं घर के खाना रोज़ खाती हूँ मम्मी का बना हुआ, और मम्मी ना बहुत ज़्यादा लाइट खाना बनाती हैं अब। पहले हम बहुत चटपटा खाते थे, पर अब न ने थोड़ा ना लाइट खाना स्टार्ट कर दिया है। तो ना मतलब मेरा मन करता है ना, मैं तो जल्दी से मँगा लेती हूँ बाहर का चटपटा खाना कुछ भी, कोई भी प्रेस प्रोसेस्ड फूड या फिर मोमोज़ मँगा लिए, पिज़्ज़ा मँगा लिया, बर्गर मँगा लिया। तो घर के खाने से ना ऊबने पे मतलब मैं, मतलब हाँ अ, कई बार मँगा लेती हूँ कि मतलब जब मेरा मन करता है कि अब मुझे बाहर का खाने का मन हो रहा है या फिर अ, कुछ भी। तो अ, मुझे लगता है कि अम, देखिए ना, भूख पे तो हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन एक जो हमारी इच्छाएँ बढ़ रही होती हैं ना कि बोरिंग होती है बोर, बोर हम हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो ना हमें फिर ये चीज़ें खाने का मन करता है। अदरवाइज़ जब मुझे भूख लगती है, तब तो मैं घर में जो भी पड़ा हुआ होता है ना, सब कुछ मिक्स करके मतलब खा लेती हूँ एकदम से। तो वही है, <chuckles> भूख और अ, बोरिंग खाना खाने के बीच में यही फ़र्क होता है। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके। ओके तो आपका फेवरेट खाना क्या है? मतलब घर का बताइए या फिर बाहर का बताइए।
देखिए घर का खाना तो अ, मेरी मम्मी ना अ, शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हैं और ना मतलब वो मेरे को बहुत पसंद है। बनाती बहुत कम हैं, अ, और बनता भी वो चटपटा ही है हमारे घर में और बनता तब है जब मेरे पापा अ, आते हैं है ना? छुट्टी पे, तो अम, तब बनता है। तो क्या कहते हैं कि वो मुझे ना बहुत पसंद है और पापा आते हैं ना तो वो वो ना हर तीसरे दिन मिलता है हमें। और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और उम, बाहर की अगर बात करूँ तो ना मुझे, मोमोज़ बहुत पसंद है तो मैं मोमोज़ बहुत खाती हूँ। हर तीसरे दिन के लिए मुझे लगता है कि खाना ही है। अ, अगर रोज़ खा लूँ रोज़ कोई खिला दे तो वो भी अच्छा है बट तीसरे दिन का तो खा ही लेती हूँ चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अम, वैसे नहीं खाना चाहिए बाहर की चीज़ें बट मतलब कई बार मन कर जाता है, प तो मैं खा लेती हूँ। जी।
ओके। हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> ओके। <laughs> हुँ, हुँ। <chuckles> ओके तो क्या खु अ, कभी खुद भी कुछ बना के खाते हैं या फिर सिर्फ़ मतलब मम्मी ने जो दिया वही खाना है?
नहीं, खुद भी बनाती हूँ। खुद भी बना लेती हूँ, कई बारी पुलाव बना लेती हूँ, कई बारी दाल-चावल बना लेती हूँ, बनाना तो आता है मुझे ऐसी बात नहीं है, बना तो लेती हूँ मैं कुछ भी <chuckles> मतलब जो भी मतलब अ हाँ, सब कुछ बना लेती हूँ वैसे तो, कुछ ही चीज़ें होंगी जो नहीं आती होंगी मुझे बनानी। तो अ, पल मतलब हाँ, बना तो लेती हूँ लेकिन तब जब मम्मी नहीं होते यहाँ पे घर पे तब मुझे बनाना पड़ता है अपने भाई के लिए, तो वो फिर मतलब दिक्कत आ जाती है उसमें भी, फिर भी मैं बाहर का ही मँगाती हूँ उस टाइम पे, तो उससे जल्दी अ, बाहर से आएगा। आलस होता है कुछ खाना बनाने में ना, पता नहीं मम्मी लोग कैसे बना लेती हैं। जी।
ओके। उ, हुँ। हुँ। ओके। हुँ। <chuckles> <laughs> ओके, मतलब मजबूरी में बनाते हो, वैसे तो आपको कोई मन नहीं करता ना?
हुँ।
हुँ, सिर्फ़ मजबूरी में पसंद है आपको <smacks lips> और अ, क्या मतलब आपको मीठा पसंद है मतलब ऐसा होता है कि यार अब काफ़ी देर से सिर्फ़ चटपटा खाए जा रहें हैं, कुछ मीठा खाते हैं। तो क्या मीठा ऐसा लगता है या फिर आप डाइट फ़ॉलो करते हो और अगर मीठा खाते हो तो क्या खाते हो?
हुँ। डाइट फॉलो तो नहीं कर पाती मैं एक्चुअली। मीठा तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठा तो मैं बहुत खा लेती हूँ पर लोग बोलते हैं ना कि मीठा खा के मोटे हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं तो भई 1% भी मोटी नहीं हुई हूँ। मैं खाती ही तब हूँ कि मैं थोड़ा मेरी जान में मतलब मुझे में जान आ जाए थोड़ी मैं मोटी हो जाऊँ और मीठा खा के। पर मेरे में तो भई मतलब बिल्कुल भी मेरे तो बाल इतने लंबे-लंबे हैं बस मेरे सारा खाना मतलब बालों में लगता है। स जो भी मैं खाती हूँ ना वो मेरे बालों में लगता है हर चीज़, मतलब शरीर में कुछ भी नहीं लगता। तो मतलब अ, मीठा तो बहुत खाती हूँ, पसंद है मुझे बहुत मीठा। तो मम्मी नहीं होती ना तब मैं कई बार सेवइयाँ ही बनाती हूँ हर टाइम। तो मुझे वो भी पसंद है।
<laughs> उम, हाँ। <chuckles> <laughs> <laughs> हुँ। ओके, बाहर की क्या मिठाई पसंद है आपको?
ध्या बाहर के मुझे ना घेवर बहुत पसंद है। अ, घेवर मुझे ज़्यादा पसंद है और ना मेरी नानी भी घर पे मतलब गुलाब जामुन बनाती हैं, त्योहारों पे बनाती हैं तो वो मुझे बहुत पसंद है नानी के हाथ के गुलाब जामुन। तो मतलब मीठा तो मैं भरपूर मात्रा में खाती हूँ। जब त्योहार होते हैं हमारी बहुत मिठाइयाँ बनती हैं तो सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ मैं खाती हूँ। घर वाले तो डब्बे छुपाना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब उसपे बात की आ जाएगी तो सारा खा लेगी। हुँ, तो जी।
अरे वाह! हुँ, हुँ। <chuckles> हेय। <laughs> हुँ, घेवर तो खैर मुझे भी काफ़ी पसंद है। मैं और सच बताऊँ तो मेरे ये अ, जो बर्थडे है उस सीज़न में आता है तो अ, एक होता है ना कि जैसे मिठाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मज़ा ही आ रखा है खाने को और हो जाता है कभी-कभी तो ब मैं भी काफ़ी ज़्यादा खा लेता हूँ। हालाँकि मैं अ, थोड़ा जिम फॉलो करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत कम खाऊँ। कभी-कभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता पर ऐसा होता है कि यार जब सामने रखा है तो मन कर ही जाता है कि यार खा लेते हैं कोई बात नहीं, थोड़े-से से क्या ही हो जाएगा। ओके तो अ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या अ, जैसे एक अ, होता है ना कि टाइम होता है खाने का कि सुबह, शाम, दोपहर एक रूटीन बना होता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में खाना खाना है। तो क्या आप खाना उस टाइम के हिसाब से खाती हैं कि अब खाने का टाइम हो गया? या फिर बस भूख लग गया तो खा लिया, भूख नहीं है तो मैं नहीं खा रही, ऐसा?
हुँ। बिल्कुल। नहीं। हाँ, मैं तो अपनी भूख के हिसाब से ही खाती हूँ जब मुझे भूख लगती है, कई बार मुझे उठते ही अ, 7 बजे भूख लग जाती है तो मैं खा लेती हूँ और उसके बाद तब मुझे 10 बाय 10 बजे दोबारा भूख लग जाती है तब भी मैं खा ले खाना तो मैं बहुत खाती हूँ, बार-बार खाती रहती हूँ, बीच-बीच में ना जब मुझे भूख भूख बहुत लगती है और मतलब तो मैं खा लेती हूँ जल्दी से ना खाना कि जब भी मतलब मुझे भूख लगती है। मैं कॉलेज से भी अ, एक्चुअली मेरा कॉलेज ना मेरे घर से मतलब थोड़ा ही 5-10 मिनट अ, जा लगते हैं मुझे स्कूटी पे जाते हुए ना और मतलब मैं बस अगर मुझे भूख लगती है तो मैं क्लास क्लूस छोड़ के भी वापस आ जाती हूँ खाने के लिए, तो मतलब भूख के साथ तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। जी।
<chuckles> <chuckles> <laughs> ओके। हुँ। क्या बात है। मतलब क्लास में क्या करना है खाना खाने चलते हैं सीधा। <chuckles> ये तो बढ़िया है।
एनर्जी चाहिए होती है ना, जी। एनर्जी चाहिए होती है ना पढ़ने के लिए भी, तो <chuckles> मुझे लग
हाँ। <chuckles> आप इतना खाते हो फिर अब भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा। <chuckles>
हुँ।
ओके। तो अ, <smacks lips> ऐसा मतलब होता न कि इक अ, जैसे हम बोरे हो रखे होते हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, तब ज़्यादा क्रेविंग होती है कि यार कुछ खा ही लेते हैं भूख लग री है, तो क्या मतलब ऐसा होता है कि या फिर सिर्फ़ वहम है, बोरे होने पे क्या सच में भूख लग जाती है?
शायद मुझे लगता है कि ना बोर होने पे ना मुझे पता है क्या होता है कि मैं अपनी बात बताऊँ तो बोर होती हूँ ना मैं तो सच में म मुझे ना कुछ अ, और चीज़ें खाने का मन करता है, खाने क जो घर का खाना होता है, उसका ख्याल नहीं आता है बिल्कुल भी कि वो भी होता है खाना कुछ। तो मतलब बाहर की चीज़ें याद आती रहेंगी कि अब मैं चिप्स ले लेती हूँ कैंटीन से, अब मैं ये चीज़ ले लेती हूँ जाके, अब मैं ये चीज़ ले लेती हूँ। और
<chuckles> <chuckles> हुँ।
अम्म, फिर मेरे दोस्त हैं ना एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी, एक मेरी दोस्त है वो बेचारी बहुत मोटी है और वो वो मुझे बोलती है कि तू इतनी चीज़ें खाती रहती है तुझे कुछ भी नहीं लगता और मेरे को भाई देख तू मु मेरे सामने मत खोला कर चिप्स वगैरह, तो मैं और मोटी हो जाती हूँ और तू बिल्कुल भी तेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है और मैं तो मोटी हो रही हूँ। मैंने कहा तू अलग बैठ जा भाई, मैं तो खाऊँगी अब मैं तेरे उससे थोड़ी ना बैठी रहूँगी कि मैं नहीं खाऊँगी अब, अब मुझे मन कर रहा है तो मैं तो खाऊँगी, जब मेरा मन कर रहा है तो।
ओके। <chuckles> ठीक है। <chuckles> <chuckles> <laughs> <chuckles> हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अगर अ, मोटे तो आप हो रहे हो ना हम से क्या मतलब है? हमें तो होना है खैर अभी। <chuckles> ओके तो अ, जैसे मैं आपसे पूछूँगा कि क्या आप वेट कर पाते हैं, जैसे आपको भूख लगी है लेकिन आपको अभी खाना खा नहीं सकते? ओह!
जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए ना अगर मैं अपने लेक्चरर्स छोड़ के घर आ रही हूँ, खाने के लिए तो मेरे को कहाँ वेट कर पाऊँगी मैं, बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाती। और घर में अगर खाना ना बना हो ना जिस दिन, भई उस दिन तो मुझे इतना गुस्सा आता है, फिर मैं अपनी मासी के घर या बुआ के घर चली जाती हूँ, वो भी मतलब यही रहते हैं, मैं हमारे आस-पास में ही, तो मैं उनके घर चली जाती हूँ। अ, मेरी बुआ अ, हाउसवाइफ़ हैं तो उनके घर में हर टाइम खाना बना रहता है, मेरे मम्मा एक्चुअली अ, टीचर हैं, जॉब करते हैं तो वो सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, शाम को 5 बजे पहुँचते हैं बेचारे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको लेट हो जाती है सुबह ना, तो जैसे आ सर्दियों में तो लेट हो जाता है उनको जल्दी मतलब, जाना होता है ना। और सर्दियों में आपको पता ही है कि सच में मैं मम्मी को इस चीज़ में समझती भी हूँ कि ना रज़ाई से उठने का मन ही नहीं करता है, वो बेचारी पता नहीं कैसे उठती हैं? मेरी तो नींद अगर 9 बजे से पहले खुल जाए ना, तो भई पहले तो मैं उठ जाती थी 7 बजे स्कूल टाइम पे, पर अब जब से मैं कॉलेज में गई हूँ ना, तो 9 बजे से पहले मेरी नींद नहीं खुलती, चाहे जो मर्ज़ी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो पर मैं 9 बजे से पहले नहीं उठती।
<chuckles> <chuckles> हुँ। <chuckles> <chuckles> <chuckles> हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> <chuckles> <chuckles>
जी।
ओके, मतलब नींद और खाना दो आपकी अ, सबसे अच्छी हैबिट हैं, है ना?
हुँ।
ओके अ, मैं आपसे पूछूँगा क्या आप लंच लेके जाते हैं कॉलेज में या फिर म मतलब शेयर करते हैं दोस्तों के साथ या फिर दोस्तों के लंच खा जाते हैं?
अ, दूसरों का खाना मुझे पसंद नहीं आता है एक्चुअली और मैंने खाए भी थोड़ा मेरे को अ, थोड़ा वो रहता है मतलब मैं ना थोड़ा हाइजीनिक टाइप्स मतलब अम, थोड़ा मतलब उसमें रहती हूँ, तो मुझे ना दूसरों का हाँ, मतलब देखने वो लगता है कि अब मैं कैसे खाऊँ? मैंने आज तक खाया ही नहीं है अपने दोस्तों का, दिया तो बहुत बार है, अ, स्कूल टाइम में दिया है अब तो नहीं देती हूँ। अ, कॉलेज में इतने दोस्त म मेरे दोस्त ही नहीं बनते एक्चुअली मैं मैं दूसरों के साथ मतलब ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे अपने कुछ असूल हैं और ना मतलब मैं कभी दोस्ती में ना ऐसे बोलते हैं कि अ, दूसरों की बातें या फिर अगर मेरे साथ कोई मज़ाक कर ले ना मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो फालतू की बातें नहीं सुन सकती और ना मैं दूसरों को कुछ बोलती। तो एक ही दोस्त है मेरी कॉलेज में ना तो वो बेचारी मेरे साथ-साथ रहती है खुद ही और अच्छी भी है बेचारी दिल की तो मैं <chuckles> मतलब दूसरों के आगे झुकने वालों में से नहीं हूँ कि अ, जैसे दोस्ती में होता है ना कि ऐसे-ऐसे उसमें नहीं है, अगर मेरे साथ कोई अच्छे से रह रहा है तो मैं उसको अपने साथ ज़रूर रखूँगी, जो मेरी बात सुन रहा है, <chuckles> मेरी बातों में मतलब हाँ मैं हाँ मिला रहा है, है ना? और मुझे बिल्कुल सही-सही कह रहा है, हर चीज़ में मुझे अच्छा बता रहा है कि तू सुंदर है, तू ये है, वो है, मेरी अच्छाई मतलब हमेशा कर रहा है, तो वो मुझे लोग पसंद आते हैं और दोस्ती भी मैं उन्हीं से रखना चाहती हूँ जो मुझे मतलब मुझे ना खुद ही मतलब ऐसे ही लग जाते हैं देख के पता है कि कौन, क्या मेरे बारे में सोच रहा है, तो मैं अपने हिसाब से जीती हूँ और ज़्यादा दोस्त तो बनते ही नहीं हैं मेरे इसी चक्कर में। जी।
ओह! ओह हो हो, ओके। हुँ। हुँ। <laughs> ओके। हुँ। उ, हुँ। <chuckles> ओह! हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ। ओके। ओके मतलब थोड़ी आप मूडी गर्ल हैं कि अपने आप में रहना है अ, बस अपनी तारीफ़ सुनाते रहो मुझे और कुछ खाने के लिए हो, है ना?
हुँ।
ओके, तो अ, क्या आपके जैसे मूड के हिसाब से आपकी खाने की इच्छा बदलती है?
हुँ, बिल्कुल बदलती है अ, जब ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता ना, तो मुझे ना बहुत मीठा खाने का मन करता है, तो अब मैं मतलब मेरे अ, मैं अपने डैडी को कॉल करती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, तो बेचारे डैडी हैं जो मुझे पैसे देते हैं, मम्मी तो मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया जब से गूगल पे चलाया है ना, 2 साल हो गए मम्मी को गूगल पे चलाए हुए। मम्मी ने 1 पैसा मुझे मतलब उधर से कभी ट्रांसफर नहीं करा है कि मैंने कभी माँग दिया और मम्मी ने मुझे दे दिया। मुझे मेरे डैडी ही पैसे देते हैं, वही मतलब मेरा सब कुछ देते है मुझे कभी भी चाहिए होता हैं, मना भी नहीं करते कभी क्योंकि उनको लगता एक तो दूर रहते है ना हमसे, तो उनको लगता है कि अब बच्चे कुछ माँग रहे हैं तो देना पड़ेगा।
हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, ये तो है।
पर मेरे भाई को नहीं देते हैं वो, मेरे भाई को मेरी मम्मी ही देती हैं, तो मतलब पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं। हुँ। जी।
<chuckles> ओके, मतलब मूड के हिसाब से आप ज गुस्से में आपको मीठा खाने का मन करता है, ठीक है। ओके। तो बस इसी के साथ आपसे इस टॉपिक पे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अ, सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।